<clicks tongue> Evet, mmm, belki de anne olduğumdan dolayı, hani, o çocukların <clears throat> ihtiyaçlarını karşılamazsan eğer bunlar başka şekillerde ortaya çıkıyor. Yani, aslında insan kendini de bir çocuk gibi görmeli. Yani, içimizdeki çocuk sanki hiçbir zaman büyümüyor. Biz büyüdüğümüzü düşünüyoruz. Aslında taklit ediyoruz, yani, büyüdük diye. İşte, bedenimiz de büyüyor ama ya, içindeki çucu çocuk da hep bir yerlerde kalıyor ve o içindeki çocuğu doyurman gerekiyor. Tıpkı kendi çocuklarımı doyurduğum gibi. Sevgimle, şefkatimle nasıl doyuruyorsam, işte, fiziksel olarak da doyuruyorsam kendimi de aynı şekilde ayrı görmemem gerekiyor galiba bu şeyden, bu sistemden.
Yani Hıh. Kesinlikle. Evet. Aynen öyle. Kesinlikle. Kendini de kucaklaman, kendini de sevmen, kendini de anlaman gerekiyor. O yüzden, eee, "Ben neden alışveriş çok yapıyorum?" deyip kendine yüklenmektense sadece algını değiştirmek. Hani, nasıl bir çocuğa, "Bunu yapma." dediğinde özellikle yapar ya, öyle bir şey gibi düşün. Hani, "Bunu yapma." demeyeceksin kendine, sadece başka bir oyuncak vereceksin eline ve başka bir şeyle oyalanmanı sağlayacaksın. <chuckles>
Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Çok haklısın. Yani, evet yapma ya da işte -me -ma'yı anlamaz ya. "Televizyonu yakından izleme." Onlar için, "İzle." gibi algılanır. Hakikaten öyle. Evet.
Evet. <laughs> Bir çocuk vardı. "Jandarma." diyor annesi. "Jandarcam." diyor. <chuckles>
<laughs> Evet! Aynen. Tabii, hatırladım o şey videoyu. Evet, onun gibi candarcam diye uğraşıyorsun <laughs> yani inatlaşmaya başlıyorsun gereksiz yere. Hani, ne için inatlaştığının bir anlamı bile kalmıyor aslında. Evet, durup bir insan kendini böyle düşündüğünde o ihtiyaçlarını da görmeye başlıyor aslında.
<chuckles> Evet. <laughs> Evet. Aynen öyle. Şöyle de bir şey soracağım, ilk başta söylemiştin, "Elimdeki fazla kıyafetleri da ta kıyafetlerden kurtuldum." demiştin galiba. 2'nci el olarak mı satmıştın?
Evet.